Слушай, у меня, вот, такай трудность, а, 3 года назад я переехала со своей семьей из России в Европу. И вот, так скажем, я такой более дружелюбный человек, который, там, очень много сос а, любит дружить, общаться, гулять. И меня б такая, скажем, произошла трудность: мне трудно заводить новых друзей в чужой культуре, в чужой стране, как будто бы вот, еси я там с кем-то познакомлюсь, у меня такое чувство, как будто я пытаюсь навязаться им, да, вот: "У меня ж нет никого. Пожалуйста, возьмите меня в свой круг!" И вот, а, как вот у меня, вот, такое чувство, да, вроде я такая общительная, у меня много интересов, да, а, и что делать? Вот, куда идти? Какие в двери постучаться? "Тук-тук, здравствуй, ты мой друг тут? Нет?" Вот, то есть у меня, вот, щас вот это, а, такое такая, скажем, проблема в том, что мне трудно заводить людей, во-первых, друзей, да, то есть, э, у меня и возраст, а мне не 20, не 15 лет, да, где-то. "О! У нас, э, к похожие волосы, мы будем с тобой дружить". То есть у меня их здесь какие-то определенные требования, но и они не такие большие, но они всё равно есть. И вот я не знаю, вот с чего начать, вот как, а, н так скажем, найти свой круг общения, вот, с чего стоит найт а, начать, потому что вот одной, там, иль только с гуляю с семьёй или там где-то там ч с какие-то знакомые знакомых моего мужа, да. То есть у меня такой круг общения, он такой настолько узкий, либо я созваниваюсь со своими друзьями, которые живут заграницей, да, то есть в России. И вот это вот, а, не то, что боязнь, вот я понимаю, что это ненормально, надо в новом месте уже, так скажем, восстанавливаться, ну ну уч у устанавливать новые связи для того, чтобы двигаться дальше и научиться общаться. И вот можешь ли ты помочь, вот, в том, как, вот, без трудностей так или, как скажем, как научиться наво заводить новых друзей, вот, так скажем, в чужой стране?
Мгм. Ну да. Мгм. Слушай, ну, это сам по себе вопрос такой достаточно, м, глобальный, да. А, в том смысле, что, вот, нет такого универсального рецепта, который бы сработал в каждой стране для каждого человека. Многое зависит от, э, твоего даже эмоционального состояния. Сегодня ты одним способом подружишься, а завтра другим. А, многое зависит от возраста, да, как ты уже сказала, потому что в каком-то возрасте, например, когда есть маленький ребенок, очень удобно дружить с людьми, у которых такие же маленькие дети, и можно приглашать их на так называемые игровые свидания, да. Когда дети играют, а мамы вроде бы при деле, да, нету чувства вины за то, что ты куда-то свалила, а можно пообщаться. И вот, и в разных возрастах, вот как ты говорила, да, где-то по цвету волос люди дружатся. Почему бы и нет? Очень здорово, но в определенное время. А, вот. От людей зависит, с которыми ты встречаешься. М. Я так поняла, что Э, главная проблема в том, что ты себя чувствуешь как будто бы ниже других, как будто, вот, если ты подружишься с кем-то, то это вот человек проявляет к тебе милосердие. Но почему? Ведь у другого человека тоже может быть потребность в дружбе. Может быть, это ты проявляешь милосердие, может быть, это равноправно. То есть почему ты себя так заранее принижаешь, ещё, э, не познакомившись даже вообще? То есть, люди ещё абстрактные в вакууме, а ты уже себя принизила, как будто ты какой-то вот нищий, просящий человек.
Да. Согласна. Ага. Да. Ага. Согласна. Ага. Согласн Ага. Ага. Поняла. <chuckles> <chuckles> Да не, знаешь, здесь даже н ежн дело не в том, что, типа, знаешь, я вот как будто я такая иду: "О, давай с тобой пообщаемся, давай с тобой пообщаемся, а, о, вот с тобой, хотя бы с кем-то пообщайтесь, дайте мне загрузить вот мою мой мозг". Я не хочу только общаться со своим ребенком и с супругом, и ограничиться этим или там по онлайну со своими друзьями. Мне кажется, они уже задолбались мои кружки слушать и смотреть. <chuckles> А, да т т Но они на самом деле смеются, они говорят по почаще скидываю, чтобы не забывать, какая ты прикольная, вот. А, но вот хочется вот, знаешь, просто пой пить кофе с какими то так скажем з я не говорю, что прям, знаешь, я пообщалась и всё, это- мои друзья. Я хочу хотя бы знавес завести знакомств, да, с людьми, с кем можно было просто посидеть кофе попить. Это же тоже хорошо.
Мгм. Кто знает? Конечно, я тебя в этом, м, понимаю и поддерживаю. Это очень хорошее желание. Кофе полезен вдвойне э, вдвойне, да, если он пьется с хорошими людьми. А, вот. И и почему бы и нет? Ведь я просто о том, что эта потребность, она есть и у других людей. Другие люди тоже, как и ты, хотят с кем-то пить кофе, просто нужно найти именно тех, э, кто будет не в качестве милосердия это делать, да, там, благотворительные кофейные вечера, а, м, людей, которые тоже может быть, людей, которые тоже переехали, неважно, причём из какой страны. А, м, вот. Проще всего таких людей встретить где-то на языковых курсах или на иммигрантских встречах через чаты. Ну, может быть, у тебя есть какие-то, м, свои кампании. Вот где ты вообще вращаешься офлайн, где ты общаешься с людьми?
Да. Согласна. Ну да. Ага. Мгм. Ага. На самом деле, и, у меня как бы есть, э, где я общаюсь с людьми, когда, вот Здесь есть русскоязычное, так скажем, комьюнити, э, есть женщина, которая ведет, э, а, как скажем, занятия на для русскоязычных детей, которые малютки там маленькие, там от 1,5 там до, скажем, дошкольных времен. И то есть вот я туда пошла, потому что я понимаю, что это наверное, мой шанс найти хотя бы там просто общение, мне не нужно прям здесь и сейчас "давайте дружить", да, здрас здраствуйте. Да, и вот я с этого начала и в принципе, вроде как то там, скажем, чуть-чуть лед начинает трогаться, вот.
Мгм. М. Идея неплохая. Э, это очень здорово, ты на самом деле, оказывается, очень даже инициативный человек, ты в этом плане молодец. А, вот. Кроме того, например, если ты состоишь в каких-то онлайн чатах иммигрантских, э, то ну, допустим, своего города или своей страны, то там же можно иногда кидать такие объявления, мол, давайте встретимся в такой-то день в таком-то кафе. Обычно вся проблема все хотят встречаться, но проблема в том, что, о, вот, очень сложно выбрать человека, который выберет кафе и эту точку всем скинет. Да, но если самой стать этим человеком, то можно с удивлением обнаружить, что человек 8 тире 10 к тебе придут на эту встречу, и, пожалуйста, ты сможешь с ними пообщаться. И опять же не обязательно со всеми дружить теперь до гроба, да, просто естественным спо э, способом сложатся какие-то отношения, может быть, парочки, ну, м между этими людьми. Может быть, ты кого-то подружишь, <chuckles> а с кем-то подружишься сама, понимаешь? Тоже вариант.
Так. Ага. Поняла. <chuckles> Кто это будет? Ага. Да-да-да. Да, это хорош Да. Ну, на самом деле это тоже действительно хороший вариант, да, а, попытаться в онлайн сообществах найти. Я вот думала ещё возможно, в ма на сходить на какие нибудь мастер-классы, да, где можно пообщаться с людьми, чтобы вот сказать: "Здравствуйте, я тоже тут живу, м, хотите со мной дружить?" Ну, не так вот, ну я во я щас утрирую, конечно, да, но я вот думаю, что вот, действительно, нужно не бояться, перестать вот этого бояться и думать, что вот вс если я там с кем-то, кому-то навяжусь, все думать будут: "А вот она там хочет с нами дружить, а мы с ней не хотим". Это как знаешь, как будто мне там 10 лет. Нет, конечно. А, но надо, действительно, делать шаги, сидеть там, как знаешь, там, э, красавица возле окна и ждать, когда же меня позовут гулять. <chuckles> Ну этот, конечно, плохой вариант и искания дружбы.
Мгм. Да. И Согласна с тобой, э, тем более, ты уже замужем и, соответственно, э, под окном, даже если принц проедет, ну, он как бы, если он хороший человек, он уже не позовёт тебя, да, а, таким образом м, ну, потому что у тебя 1 есть, да. А, вот. А как бы если выходить и проявлять инициативу, может быть, знаешь, э, тут как бы фраза вот эта вот: "Давайте дружить"- она немножечко пахнет фильмом мультфильмом про Леопольда, да? А сказать: "Пойдём на кофе"- э, это как бы аналог, слово "дружить" можно и не говорить, главное же сам процесс. И ещё, кстати, м, такое интересное место, м. Ты же живешь в стране, соответственно, новой для себя. Ты изучаешь язык местный?
Мгм. Ну! Всё т Да-да-да. Ага. Ну да, да, да, да, да, да, да, да. Да. Ну, конечно, да. Мгм. Да. О, нет! <chuckles> Нет, поче
Это активная позиция или ты просто не нашла пока ресурсы?
А, пока, знаешь, э, я, так скажем, настолько занята другими вопросами, да, у меня настолько много всего в моей жизни происходит, что я планирую начать учить местный язык с января месяца, я дала себе установку, что в 2026 году я буду учить, как я х м, пыталась, знаешь, это отрицать, я буду я потихоньку буду учить местный язык. Я дала себе это обещание и через в январе я уже нашла курс, куда я буду ходить.
Мгм. Классно, ты очень целеустремлённая и классно прати пр планируешь будущее. На самом деле здорово. Э, просто, м, на курсы, скорее всего, будут ходить, э, другие люди, которые тоже изучают местный язык. Скорее всего, они откуда-то приехали. Это вас очень сильно уравнивает в правах. Как раз таки вот это помогает избежать вот этого состояния, когда ты как униженный, такой вот сирый и несчастный человек, который просит общения, да, а к тебе снисходят. То есть там такие же сирые, как и ты, они приехали, и, соответственно, вы в равных в равных отношениях. Плюс обычно на курсах, если это группа, все равно есть какие-то задания групповые, там в парах, вы волей-неволей друг с другом коммуницируете. Будут складываться отношения, можно тоже позвать кого-то на кофе после занятия, можно всю группу позвать: "А давайте все вместе куда-то выйдем!". И это тоже хороший хорошая зацепка, м, наверное, да, чтобы найти себе лю таких людей. Вот эта мысль тебя радует, когда ты думаешь об этих курсах?
Да. Да. Ага. Да-да-да. Ага. Поняла. Ага. Мгм. На самом деле, да, я тоже понимаю, что действительно, э, там будут те люди такие же, которые не просто, знаешь, там типа, знаешь, местные люди сами решили учить местный язык. Нет, конечно. Это те люди, которые тоже пытаются, ну, внедриться в эту культуру. И, я действительно, э, очень большие надежды, во-первых, на курсы даю, потому, что я хочу выучить этот язык и найти, так скажем, своих единомышленников, с которыми мы вместе будем плавать, вот скажем, к э, к к общей цели. То есть, у нас одна цель- говорить на этом местном языке и потихонечку, потихонечку учить его.
Мгм. Да. М, это очень здорово, на самом деле. И таким образом ты можешь, э, как бы думать не только о далеком будущем, когда ты вот выучишь уже язык и сможешь с местными дружить, а как бы, а пока ничего, пока страдать, да. А можно даже в процессе, вот идя к этой большой цели интеграции в местное сообщество, можно по дороге, э, дружить, э, ну, общаться, да, приятельствовать с людьми, которые проходят тот же путь, что и ты, и на самом деле это сближает. Э, мне кажется, что у тя получится, потому что ты вообще, м, звучишь как очень целеустремленный человек. Ты вот себе и курсы уже запланировала, и, э, столько всяких интересных, э, активностей нашла.
Да. Ага. Ну да, достаточно, знаешь, я пытаюсь, э, вот, э, если я, в так скажем, да, м, вот вот этой волне своего, что мне трудно заводить друзей, заи ну, как скажем, погрузить меня в это, то я оттуда не выплыву, поэтому я, знаешь, я уже поняла, что она есть. И н если я дальше поддамся этому состоянию, то в дальнейшем я просто не захочу ничего делать, и мне будет достаточно того, что у меня там есть друзья в России, да, и мне достаточно будет с ними созвониться. Но вот этой м-мы на то люди, да, что действительно, мы должны социализироваться в новом месте, мы должны заводить друзей, да даже не друзей, может, даже и знакомых, с кем просто можно выпить чай, прогуляться, пообщаться, да, сходить на какие-то мероприятия вместе, на концерт какой-нибудь, то это тоже хороший повод.
Мгм. Понимаю. Да, кстати. Мгм.
Повод, э, скажем, провести досуг в новом месте, даже хоть и в чужой стране, но с чужой культурой, но потихонечку, потихонечку действительно можно это понять. Вот.
М-да, очень хорошая идея- на концерт кого-то позвать вместе или спросить: "А кто идет вот на такого-то?", Да, в чате, и уже какой-то повод для знакомства. Слушай, ты прямо э, м, у тебя много идей, это очень здорово. Я думаю, что что-то из этого да, э, выстрелит. То есть ты все это попробуешь, и что-то да получится в любом случае. Вот.
Мгм. Ага. Да, спасибо тебе большое за твои советы. Мне очень важно было, <chuckles> так скажем, выговориться, да, рассказать о том, что действительно у меня там они есть. Я потихонечку, потихонечку буду пользоваться твоими моме э, твоими советами, потихоньку буду выстраивать, э, знакомства новые, м, пытаться написать там сообщество или встретиться с людьми, если кто-то там пытается назначить встречу, и уже с с новыми знакомствами уже вот эти перешагнуть эти трудности заводить новых друзей. Спасибо тебе большое.
И всего тебе доброго, пусть у тебя всё получится. Если понадоблюсь, обращайся еще.
Да, спасибо. Пока, пока.